Hello.
Ayan hello, magandang umaga.
Ayun, magandang umaga rin sa'yo kaibigan, kumusta ka?
Oo, eto mabuti naman ako, ah, alam mo 'yun, makulimlim na umaga pero, ayun pa rin ang weather ngayon 'di ba? Mm.
Oo nga, eh, balita ko may bagyo na naman, eh, 'no so, okey lang bang makipagkuwentuhan?
Totoo. Oo naman, ano bang gusto mong pag-usapan natin at marami akong oras ngayon, eh.
Iyon, salamat, salamat. Kasi ano, eh, um, gusto ko lang din hum hingiin yung opinyon mo.
<chuckles> Mm. Ayan, saan?
Kasi 'tong mayro'n akong pamangkin. Ngayon
Ah.
sobrang bata pa nito, ha.
Mm.
Pero, para bang, hindi siya yung